Ừm, những cái vấn đề bạn đưa ra á, thì nó rất rất rất là hợp lý luôn nha. Ờ, và nó hoàn toàn là khả thi thôi, thì bạn cứ tự tin và thực hiện nha. Thì ngoài ra á, thì bạn cũng nên đặt mục tiêu tiết kiệm rõ ràng nha. Ờ, sau khi mà bạn, gọi là, biết được cái ngân sách hàng tháng của mình cũng như cái số tiền hàng tháng mình dư ra á, thì bạn có thể đặt một cái mục tiêu tiết kiệm rõ ràng. Và bạn cũng nên tìm hiểu về căn hộ bạn muốn thuê cũng như là số tiền cần để thuê vào hàng tháng, từ đó bạn có thể đưa ra được số tiền nè, và thời hạn để tiết kiệm, à, cho một cái mục tiêu trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm để dễ theo dõi hơn. Thì hông biết là hiện tại á, bạn nắm rõ được cái căn hộ nào bạn muốn thuê cũng như là số tiền cần thiết để có thể thuê nó chưa?
Ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừm, về căn hộ thì mình đang có những cái, ờ, lựa chọn mà mình chỉ đang cân nhắc thôi, chứ không hẳn là mình đã chọn nó rồi. Nhưng mà mình nghĩ là khoảng đâu đó, ừm, rơi vào, ờ, ờ, 6 tới dưới 6.000.000 trên 1 tháng. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà chia đôi hoặc là chia ba á, tại vì mình cũng ở chung một phòng với, ờ, bạn cùng lớp với mình, nên là cái giá mà chia ra như vậy thì mình nghĩ nó cũng sẽ không đến nỗi. Ờ, còn nếu mà chi phí mà nó lạm phát hơn so với sau này thì mình nghĩ là mình cũng nên cân nhắc thêm.
Ừm, ừm. À. Ừm.

Ừm, mình chỉ có dự định là thuê một cái căn hộ thôi. Tại vì mua thì mình nghĩ là <chuckles> mình sẽ không đủ kinh phí đến, ừm, đến nỗi mà mua như vậy, và mình cũng không có dự định là ở đó lâu dài, mình chỉ ở đó trong những cái năm đại học thôi á.
Há? À! À, rồi, thì ra bạn cũng chỉ dự định của bạn là thuê một căn hộ trong vòng 1-2 năm tới. Ờ, vậy thì cái cái cái khoảng thời gian tiết kiệm 1-2 năm để thuê một căn hộ nhỏ thì điều hoàn toàn khả thi thôi. Thì cho mình hỏi thêm là cái thu nhập á và cái chi phí hàng tháng của bạn hiện tại như thế nào vậy? Và bạn có khả năng tiết kiệm được bao nhiêu tiền 1 tháng?
Ừm. Ừm.

Ừm hứm. Thì hiện tại là mình chưa có thu nhập nào ổn định hết, và hầu hết là các chi phí của mình đều phụ thuộc vào bố mẹ là chính và mình đang mong muốn có một cái, ơ, cái công việc nào đó mà part-time nho nhỏ để mình có thể tiết kiệm được. Ừm, có thể là đi làm tháng kiếm tầm đâu đó là 3.000.000, ừm, 3.000.000 chẳng hạn, và mình có thể là tiết kiệm mỗi tháng đâu đó 1.000.000, ờ, để rồi mình có thể chi tiêu, ưm, một phần và cũng như là một phần trích ra để, a, a, gom góp trong những cái năm như vậy, ưm, ừm, để thuê một căn hộ. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Rồi, thì bạn cũng có một cái khoản dôi ra cũng ổn tương đối ổn ha, khoảng 3.000.000, mặc dù là bạn cũng chưa thực sự là tự chủ về kinh tế của mình. Ờ, vậy thì mặc dù là câu hỏi này nó cũng kho hơi thừa đó, nhưng mà, à, hông biết là là bạn có nợ hay là có cam kết tài chính gì khác ở ngoài hông?
Ừm. Ừm. Ừm hưm. Thì mình hiện tại là đang không có nợ gì hết, ừm, tại vì, ờm, ừm, tài chính nguồn tài chính lớn của mình vẫn đến từ bố mẹ, cho nên là mình phụ thuộc khá là nhiều vào, à, nguồn tài chính, a, gia đình. À, thành ra là mình chưa có chi tiêu gì quá lớn đến mức mà phải, a, nợ nần, ừm, và mình thấy là bản thân mình cũng cũng không có nhu cầu nào gấp đến mức mà phải vay nợ để có thể giải quyết hết.
Ừm. Ừm. À. À, vậy thì hông biết là bạn có sẵn sàng thay đổi cái kế hoạch chỉ tiêu của bản thân hay là sẵn sàng làm thêm để kiếm thêm thu nhập hông?